เอ่อ ช่วยบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า คุณน่ะเคยโดนหลอกมาทางออนไลน์บ้างไหมครับ? แล้วมีการจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเหรอครับ?
ครับผม ก็เคยมีการโดนหลอกมาบ้างนะครับ แต่ว่ายังไม่ได้มีการโอนเงิน หรือว่าไปกดลิงก์อะไรทั้งสิ้น ก็ ก็มีอยู่ด้วยประมาณ 3-4 เรื่อง เอาเรื่องแรกก่อนนะครับ ตอน ตอนที่ผมทำ ยูทูบแรก ๆ เลยเนี่ย ผมก็จะหาสปอนเซอร์ให้กับช่องอยู่ ซึ่งก็หายังไงก็ไม่ได้ จนมันมี
อืม ครับ อ๋อ ได้เลยครับ อะฮะ อา ครับ อ๋อ เอ๊ะ เป็น เป็นยูทูบเกี่ยวกับอะไรเหรอครับ พอ พอจะบอกนิดหนึ่งได้ไหม?
ได้ครับ ก็เกี่ยวกับไอทีอะครับ ก็จะเป็นคลิปการปรับสอนนะครับ เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์
อ๋อ โอเค ๆ อ๋อ แล้ว แล้วหา ส แล้วหาสปอนเซอร์ คือหายังไงอะครับ?
โอเค ผมก็จะอีเมลนะครับไปทางแบบว่า ถ้าเป็นร้านค้าผมก็อีเมลไปสอบถามว่า โอเค เรตราคาเป็นยังไงบ้าง หรือไม่ก็ถ้าเป็นพวกสินค้าไอที อะไรพวกนี้ ผมก็จะสอบถามไปทางพวกซัปพอร์ต อะไรพวกนี้
อ๋อ ครับ อืม ครับ
แต่ว่าก็ เขาก็ปฏิเสธ อะไรพวกนี้อะครับ
อืม ๆ
ก็ไม่รู้ว่า ทำไมก็ไม่รู้ครับ นะครับ เขาเหมือนจะเกรงใจผม อะไรสักอย่าง <laughs> เลยแบบว่าไม่ ไม่บอกตรง ๆ อา แต่วันหนึ่งเนี่ยมันมีอีเมลหนึ่งส่งมาหาผมนะครับ มันเป็นร้านค้าที่ขาย คีย์ Window เถื่อน อา อา นั่นแหละ มาทักหาผม เสร็จทีนี้ผมก็นั่งอ่าน ตอนแรกผมดีใจมาก "โอ้โฮ เฮ้ย มีสปอนเซอร์เข้าแล้ว!" แต่อ่านไปเรื่อย ๆ นะครับ โอเค มันเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะ มันก็มี Grammar หรือไวยากรณ์ที่แปลก ๆ คือเขาเขียนผิดเยอะมาก พิมพ์ผิดนู่นนี่นั่น จนผมแบบ
อะฮะ ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ อา ๆ โอเค ๆ เออ อ๋อ ครับ อ๋อ อืม ๆ มัน ก น่าจะ ทรานสเลต อย่างงี้เหรอ?